Ja doch, doch. Aber ich bin sehr, sehr, ähm, sehr, sehr offener Mensch. Ich rede auch über meine Probleme sehr oft, sehr gerne auch.
Ja. Ja. Ja.
Ähm, ich habe da schon, hm, ja, meine Freundinnen, die ja teilweise das schon nicht mehr hören können. <laughs> Ähm, einfach weil es ja, es hat viel mit Tränen, viel mit, äh, ja es hat viel mit Traurigkeit im allgemeinen zu tun das kriegen die natürlich auch mit. Ähm, und das tut denen natürlich dann auch irgendwo leid. Aber ich meine, ich habe schon meine Leute, mit denen ich reden kann, auch vor allem meine Mama, die ist auch so meine beste Freundin. Also, das, das habe ich schon, die Unterstützung da, die emotionale, ja.
Ja, ja, okay. Ja. Mhm. Mhm. Hm. Okay. Ja, und, äh, wo lernst du jetzt so Leute kennen? Also, gehst du gehst du viel weg oder machst du Online-Dating? Wie sind da so deine Verfahrensweisen?
Mhm.